D'accord. Même quand c'est limité à 110 ou à cent trente?
Voilà, donc ça, c'est le ça, c'est la 1re règle parce qu'à partir du moment où je suis à 100 ou à 110, je ne me sens plus bien. Donc là, ça va pas, ça va mal se passer, wouaps donc je réduis 90 kilomètres heure maximum.
D'accord, d'accord, OK.
J'écoute un peu de musique, ouais, j'écoute un peu de musique. Heu, b heu, si nécessaire, je m'arrête pour prendre un petit café ou une pâtisserie, voilà, donc, mais tout tranquille, tout, heu
Ouais. En route, a avant même d'arriver au travail, tu peux t'arrêter, tu prends le temps de t'arrêter, de prendre une pâtisserie et de repartir?

Ah oui, quand même. D'accord, oui, donc ça fait ça fait part ça fait partie intégrante de toi et voilà, c'est et heu
Ah oui. Ouais, c'est ma façon d'être et heu, heu, mmh, je pense pas qu'elle ira évoluer au cours du temps, hein, heu, parce que café, heu, réflexion, heu heu, activité physique légère, mais bon, heu, voilà, tout ça c'est disons que si s'il y a quelque chose qui qui que je ne fais pas, heu et ça peut arriver parce que je suis pressé ou, voilà, heu, ben, automatiquement, quelque part, je vais ressentir au long de la journée que ça ne va pas trop bien.
Oui. Ouais, ça fait j'allais le poser comme question. D'accord et
Parce que ça n'a pas bien démarré.